Erzähl mal, wie gehst du denn selber für dich mit Zweifeln bei 'nem Neuanfang um?
Das ist 'ne ganz spannende Frage. Und zwar gehe ich halt mit Zweifeln so um, dass ich mich dann quasi erst mal zurückziehe. Ich, äh, reflektiere und denke darüber nach: „Okay, was beschäftigt mich denn im Moment und was hätte ich denn für Lösungen oder was habe ich für Optionen im Moment, um mit äh, mit den Zweifeln und den Problemen umzugehen?“
Okay, spannend. Das ist ja interessant, dass du sagst, dass du dann eher für dich in dich gehst. Hast du 'n konkretes Beispiel, wenn du mir jetzt irgendwie erzählen könntest, wann stand denn für dich das letzte Mal so 'n so 'n einschneidender Neuanfang um und wie war der bedingt?
Tatsächlich war mein letzter einschneidender Neuanfang, äh, der Moment, wo ich in die Schweiz ausgezogen bin. Das war 2000 ähm, 22, genau Ende 2022. Und, äh, für mich stand dann fest: „Okay, nach meiner Ausbildung möchte ich jetzt was Neues erleben.“ Äh, zu dem Zeitpunkt war eigentlich auch geplant, dass ich mit meiner Ex-Freundin auswander, hatten uns dann aber kurz davor auch getrennt, äh, was dann natürlich auch noch mal 'n 2 Neuanfang in dem Sinne war, weil ich dann halt wieder auf mich allein gestellt war und, ähm, trotzdem halt gerne auswandern würde.
Mhm. Okay, wow. Das sind ja wirklich 2 massive Neuanfänge dann direkt auf einmal. Ähm, das klingt ja echt nicht einfach, in so 'ner Situation da irgendwie den Überblick zu behalten. Ähm, war das wie wie war das denn für dich, dass da direkt 2 so extreme Änderungen in deinem Leben gleichzeitig stattfinden?
Ähm <laughs> Äh Ähm, auf jeden Fall krass. <exhales> Das war echt 'ne Herausforderung. Ich denke auch, durch, äh, diesen Schritt und durch diese Erfahrung bin ich mental auch etwas stärker geworden, habe vieles für mich dazugelernt, vor allem, was ich möchte und was ich eben nicht möchte in meinem zukünftigen Leben. Ähm, einprägsam war halt natürlich eben die Trennung definitiv, aber auch quasi der Umzug selber. Klar, ich meine, das ist jetzt nicht weit weg von meinem von meinem eigentlichen Heimatsort gewesen, dennoch ist es 'n anderes Land mit anderen Bedingungen, mit anderen Gesetzen und, ähm, war dann anfangs natürlich auch 'n bisschen bisschen ja, so 'ne Sache für sich. Ich würde aber ich würde aber persönlich sagen, dass ich's eigentlich relativ gut gemeistert habe, denn ich hatte so gut wie es geht schon im Voraus geplant. Ich hatte 'n neuen Job, ich hatte auch schon 'ne neue Wohnung. Das heißt, äh, was das angeht, war ich dann schon relativ abgesichert. Und irgendwo habe ich dann auch die Trennung dadurch gut überstanden können, äh, dadurch da ich halt dadurch
Okay, ja, ich v
mich auch viel mit si mit mich selber beschäftigen musste.
Okay. Ja, erst mal Respekt, dass du dann 2 so massive Einschnitte dann irgendwie doch gut unter einen Hut bekommen hast. Würdest du denn sagen, dass, äh, dieser Punkt des Neuanfangs für dich selber, dich selber wiederfinden zu müssen, einsortieren zu müssen in ganz neues System, in ganz neues Lebensumfeld, dass das auch dir geholfen hat damit, ähm, die emotionalen Aspekte mit der Trennung zu verarbeiten, oder würdest du sagen, dass du's dadurch einfach 'n bisschen in den Hintergrund drängen konntest, äh, und eher 'ne Ablenkung hattest?
Danke, danke. Hm, ich würde sagen, es war 'ne Mischung aus beidem, da die Trennung quasi es war vorauszuschauen, dass es halt sowieso passiert, ähm, denn bevor wir halt diesen Umzug geplant hatten und die Auswanderung, stand die Beziehung leider schon etwas auf der Kippe.
Mhm.
Und ein großer Grund, warum ich dann auch überhaupt auswandern wollte, war noch mal, der Beziehung 'ne neue Chance zu geben. Ähm. Genau..
Okay, also war es jetzt gar nicht so, dass die geplante Auswanderung von dir, ähm, 'nen negativen Einfluss auf die Beziehung hatte und dadurch es auch zu 'ner Trennung gekommen ist, sondern das war schon was, was ihr auch gemeinsam irgendwie in Angriff nehmen wolltet, um euch da noch mal 'n neuen Schub zu verpassen. Habe ich das richtig verstanden?
G ganz genau ganz genau so war das nämlich. Also war zumindest mein Grundgedanke. Ähm, meine Ex-Freundin war da natürlich, ähm, etwas ich will nicht sagen, skeptisch, aber sie wir waren zu dem Zeitpunkt halt noch relativ jung. Ich war eben 22 und sie war, glaube ich, 19. Heißt natürlich für sie auch 'n komplett neuer Schritt. Und, ähm, sie war dann natürlich auch ängstlich, aber es hätte halt auch leider einfach anders nicht mehr funktioniert. Da wie gesagt, das einfach der letzte Schritt oder der die letzte, ähm, Möglichkeit für mich gewesen wäre, da sie auch zu dem Zeitpunkt in Mannheim gelebt hat und ich dann eben in Basel und dadurch halt die Entfernung auch einfach viel zu groß gewesen wäre und wir halt beide auf 'ne Fernbeziehung jetzt nicht so scharf drauf waren.
Okay. Mhm.
Mm, genau, und eben dann kam halt eins zum anderen. Sie hatte leider keinen Job bekommen. Sie wollte auch unbedingt 'ne eigene Wohnung haben. Bei mir hat es dann, äh, Gott sei Dank alles geklappt gehabt. Jedoch ha musste ich mich dann halt aus dem Grund dann einfach auch trennen.
Okay, wenn wir jetzt über den Punkt der der Zweifel bei solchen Neuanfängen, ähm, sprechen, dann, äh, klingt das ja 'n bisschen bei dir so, dass, äh, Zweifel an etwas Altem, also an der Beziehung, die ihr da gerade geführt habt, auch irgendwie diesen Neuanfang bedingt haben. Ähm, wie bist du denn dann damit umgegangen, nachdem du diese Entscheidung getroffen hast? Da kamen dann ja wahrscheinlich auch neue Zweifel in einem auf: Hey, war das jetzt 'ne richtige Entscheidung? War das gut? Hast du da für dich versucht, irgendwie erst mal so die aktuelle Lage so 'n bisschen zu sondieren und zu sortieren und zu sagen, so: „Hey, okay, hier sind die Zweifel. hier sind die positiven Aspekte. Deswegen, ähm, sollte ich mich jetzt darauf konzentrieren, um die Zweifel auch 'n bisschen bereinigen zu können.“
Ganz genau. Also es war natürlich absolut nicht leicht auch für mich selber, denn es war eben auch nicht geplant, dass ich alleine hingehe und dann bist du auch eif auf einmal plötzlich dort alleine, musst dich sehr viel mit dir selber beschäftigen. Ähm, ein großer Halt war natürlich eben dadurch, dass ich die neue Arbeitsstelle hatte, neue Menschen dadurch kennenlernen konnte
Mhm.
ähm, war teils natürlich irgendwo auch Ablenkung. Und sobald man dann irgendwie dann auch alleine wieder zu Hause war, hat man sich dann auch viele Gedanken gemacht und an alte Zeiten zurückgedacht. Was mir dann halt dabei einfach geholfen hat s war dann, Hobbys zu verfolgen, Sport zu treiben. Ähm ich, äh, mache zum Beispiel also ich war früher 'n DJ, das heißt, da habe ich dann auch einfach privat für mich wieder 'n bisschen Musik gemacht, was mir Lebensfreude gegeben hat. Ähm einfach mal was Leckeres kochen, vor dem Fernseher sitzen am Abend, 'n Buch lesen. Also einfach alltägliche Dinge versucht, trotzdem weiter, ähm, zu zelebrieren und, äh, durchzuziehen was, ähm, mir dann halt persönlich einfach sehr weitergeholfen hatte.
Okay, spannend. Äh, versteh ich also, dass du sozusagen auch die ganzen aufkommenden Zweifel dann daran „Ey, ist das, was ich jetzt grade mache richtig? Soll ich 'nen Neuanfang wagen?“ Und den dann zu machen, dass du sozusagen durch die Zweifel, die in dir aufgekommen sind, auch quasi neue Chancen erhalten hast, vielleicht bisschen mehr zu dir zu finden und auch zu merken: „Ey, vielleicht ist es gerade diese Form der Herausforderung und der Selbstzweifel, die ich auch brauche, um daran zu wachsen?“
Ganz genau. <chuckles> Du hast es wirklich auf den Punkt gebracht. Ähm, ich denke, nur dadurch kann man auch erst lernen, sich selber zu lieben und mit sich selber auch klarzukommen, weil man auch einfach dazu gezwungen ist, äh, mit sich selber im Reinen zu sein und und, äh, nicht von sich selber genervt zu sein oder Sonstiges. Ich denke grad in dieser Zeit, in der wir heute leben äh, mit Social Media und dass man ständig connected ist mit Anderen, dass diese Zeit für sich alleine einfach viel zu wenig vonstatten ist.
Mhm. Ja, ich habe auch irgendwie zuerst der 1. Gedanke, den man ja irgendwie kriegt, wenn du sagst: „Okay, wenn ich diese Zweifel habe und 'n Neuanfang ansteht, dann ziehe ich mich sehr zurück und mache die Dinge mit mir aus.“ Da vermutet man natürlich als Zuhörer erst mal direkt so: „Oh wow, okay, ist es gesund, wenn man sich quasi dann 'n bisschen isoliert“, aber so wie du das formulierst, hat das ja 'n 'ne ganz andere Herangehensweise, dass du eher sagst, dass es 'ne 'ne Heilung ist und was Positives ist eben, diese Zeit mit dir selbst und auch für dich irgendwie zu finden. Könntest du das mal beschreiben, was dann so 'n bisschen in dir vorgeht, wenn du dann sagst: „Ich ziehe mich zurück und mache die Dinge, die mich grade beschäftigen, so 'n bisschen mit mir selber aus?“ Das hat ja anscheinend 'nen sehr positiven, äh ähm, Effekt bei dir.
Mhm. Ähm, für mich persönlich hat's auf jeden Fall 'n positiven Effekt. Äh, da spreche ich einfach auch für mich, für meine persönlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ähm, wenn ich halt einfach für mich selber bin, dann kann ich meine Sachen machen, meine Hobbys, in denen ich dann einfach meine Energie tanke. Und, ähm ich es hat jetzt, ne, gar nichts damit zu tun, dass ich irgendwie die Zeit mit anderen überhaupt nicht genieße oder so was. Ich habe auch meine Freunde und genieße auch die Zeit mit meiner Familie, äh, sehr und bin sehr dankbar auch dafür. Ähm, jedoch braucht man oder brauche ich persönlich einfach auch die Zeit für mich selber, um meine soziale Batterie auch wieder auffüllen zu können
Mhm.
ähm, und dann einfach auch die Zeit mit anderen Menschen genießen zu können.
Ja, ist natürlich 'n sehr wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst. Also, dass du sagst, so, du hast es lieber, dass du selber für dich auftankst und, ähm, dann eben auch die Zeit mit anderen positiv und auch als 'n Unterhaltung und, ähm, gemeinsame gute Zeit nutzen kannst und gar nicht eben für 'ne Problembewältigung.
Mhm. Ja ja ja. Also ich habe halt auch einfach schon sehr früh gelernt, Probleme mit mir selber zu vereinbaren. Klar, man soll sich definitiv, äh, Hilfe von von anderen und von Angehörigen und F Familie Freunde holen, wenn's jetzt irgendwie, äh, Probleme sind, die man nicht selber meistern kann. Ähm.
Ja, d ja, sich selbst therapieren ist nie 'ne gute Idee. Das stimmt schon. Aber wenn du sagst, dass, äh, das gar nicht bei dir der Fall ist, sondern dass, ähm, du einfach nur Zeit und Ruhe für dich selber brauchst, um irgendwie selber auch gut zu funktionieren, dann klingt das ja eigentlich nach 'ner sehr klugen Strategie. Würdest du denn sagen, dass du diese, ähm, Rituale, die du da vorhin beschrieben hast, wie: Mal 'n Buch lesen, was gutes Kochen, sich selber sozusagen auch zu verwöhnen. Dass du die bewusst anwendest, wenn Zweifel in dir aufsteigen, die stärker werden oder würdest du das eher als 'n grundsätzlichen Tagesablauf beschreiben, der dann deine generelle Verfassung einfach, ähm, selbstbewusster macht.
<chuckles> Mhm. Genau, genau. Hm, ist 'ne sehr spannende Frage, muss ich sagen. Äh, ich würde auch sagen, teils, teils. Natürlich die Dinge, äh, die ich jetzt angesprochen habe, wie Kochen, ähm sind alltägliche Dinge, <chuckles> die man einfach zum Überleben braucht. Aber zum Beispiel jetzt mit dem Sport, es war halt irgendwann mal einfach 'ne Sache, die zum alltäglichen Ding wurde oder a allgemein einfach zur Routine. Und wenn's mir dann mal an 'nem Tag wirklich nicht gut geht und ich meine Zweifel habe oder 'n Rückschlag habe oder so was, setze ich mir dann trotzdem in meinem Kopf fest, okay, auch wenn das jetzt so ist, wie es ist, ähm, wenn ich's momentan nicht lösen kann dann, äh, soll es auf jeden Fall nicht mein mein alltägliches Leben beeinflussen. Ist dann natürlich ein kleiner Kampf in meinem Kopf, äh, aber, ähm, ja, wie das meiste auch, ist es einfach nur 'ne Kopfsache, würde ich jetzt persönlich behaupten.
Mhm. Okay, aber das klingt ja eigentlich nach 'nem sehr reflektierten Umgang auch mit den Selbstzweifeln. Gab's irgendwie auch mal 'ne Situation, wo du sagst so: „Boah, grad ist irgendwie so viel auf einmal, Trennung, 'n neues Umfeld. Ich, äh, muss mich ganz neu sortieren und finden“, dass du gesagt hast so: „Ich boah, ich glaube, ich packe es nicht. Ich gebe auf. Und, ähm, falls du das dann doch irgendwie weiter durchgezogen hast, was hat dich dann letztendlich dazu gebracht zu sagen: „Ich bleibe dran“?
Hm, also wenn ich natürlich so in meine ganz frühe Vergangenheit zurückreflektiere oder nachdenke, dann gab's definitiv die ein oder andere Sache, die mich sehr niedergeschlagen hat und wo ich auch definitiv falsch gehandelt habe. Ähm Zum Beispiel war ich früher jedes Wochenende auch irgendwie Party machen und feiern. Das war natürlich jetzt auch kein gesunder Lifestyle. Aber grad dadurch, wenn man irgendwie so viele negative Erfahrungen sammelt ähm oder dadurch, dass ich so viele negative Erfahrungen gesammelt habe, finde ich's jetzt halt umso wichtiger, dass ich dann eben sage: „Okay, ich la habe aus meinen Fehlern gelernt und werde beim nächsten Mal eben nicht so handeln.“ Und das war dann halt eben das, was mir so viel weitergeholfen hat mit, äh, Zweifeln, äh, zu arbeiten, da ich dann halt ständig an an die, äh, Momente an früher denke und mir denke: „Okay, so möchte ich auf jeden Fall nicht in meiner Zukunft sein.“
Okay, interessant. Also das heißt so, aus deinem eigenen Erfahrungsschatz, ähm, kannst du nun für dich auch so 'n bisschen ableiten, so okay, was sind jetzt ganz normale kurzfristige Zweifel vielleicht an der Erfüllung 'ner Aufgabe, die ansteht? Oder wo ist jetzt 'n Punkt, wo ich sagen muss: „Okay, ich muss wirklich definitiv was ändern? Es ist, ähm, gefährlich für mich selber oder ungesund.“ Ähm, hast du da deiner Meinung nach 'n gutes Gespür, das richtig einzusortieren?
Hm, ich würde schon persönlich von mir behaupten, dass meine Intuition recht gut ist. Auch, ähm oder beziehungsweise ja, meine Intuition definitiv, aber auch das Gespür und die Verbindung zu mir selber. Ich weiß definitiv, ähm, wo meine Grenzen sind, wann ich weiß: Okay, ähm bis hierhin kann ich mich eventuell selber mit be bemitleiden und, äh, bis hierhin halt nicht mehr. Genau. Ähm.
Okay, ja, sehr spannend. Äh, <clears throat> sehr interessant, dir da irgendwie zuzuhören. Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so leicht, weil so wie du das auch formulierst, ist es natürlich immer 'ne sehr individuelle Frage, wie man mit solchen Problemen und Zweifeln umgeht. Hättest du vielleicht trotzdem so einen objektiven Vorschlag, wo man sagt, so: „Ey, krasser Neuanfang steht anders. Du hättest echt viel Erfahrung. Ähm, falls die Zweifel in dir aufkommen, so kann man denen gut begegnen?“
Danke. Ganz genau. Ich würde einfach jeden mitgeben, ähm, an sich selber zu glauben und, ähm, das Leben auch n manchmal nicht zu ernst zu nehmen. Sich selber auch nicht ernst zu nehmen. Ähm, wir leben in 'ner krassen Leistungsgesellschaft, das ist auf jeden Fall Fakt. Aber man darf auf jeden Fall nicht vergessen, das Leben auch mal zu leben.
Okay. Ja, ist 'n sehr guter Abschluss äh, finde ich. Ist 'ne Weisheit, mit der jeder auf jeden Fall was anfangen kann. Selber Ruhe und Entspannung für sich selber zu schaffen, damit die Zweifel auch nicht üeberhandnehmen und einen dann kontrollieren. Ich danke dir für das sehr interessante und erhellende Gespräch und wünsche dir viel Erfolg weiter.
<chuckles> Denke ich auch. Danke. Danke. Und das wünsche ich dir auch. Und danke fürs Zuhören.